Ouais, en plus, heu, quand il les sort, c'est un peu, heu, c'est pas tous en laisse, hein. Alors, il y en a qui sont en laisse. Parce que je pense qu'ils sont un peu plus dangereux que les autres, mais les autres, ils sont en en liberté totale, heu ouais, non, non, donc c'est, heu
Ah ouais? Ils sont pas tous en laisse? Ils doivent être disciplinés aussi, non?
ouais, moyen, c'est moyen. C'est pour ça qu'il en garde quelques-uns en laisse, je crois. Parce que, heu, bah, moi quand je s quand quand je sais qu'il sort ses chiens, je suis, voilà, je cherche pas à comprendre, j'y j'y vais pas. Je reste, heu, j'attends qu'il rentre chez lui, et puis, heu, je vais pas, disons, heu
Ah. <chuckles> OK. Ouais.
parce qu'ici quand même, les les gens, enfin, ça m'a un peu choqué. Je trouve que les gens ont beaucoup de chiens, tu vois, ça reste, heu je pense qu'il y a au moins 50% des gens qui habitent ici dans mon quartier.
Ah ouais? Bah, d'un côté OK. D'un côté c'est bien. C'est bien parce qu'il y a une sorte de commune pour chiens, mais j'imagine qu'ils doivent, heu, se rencontrer les chiens quand même, entre eux, dans le quartier?
Mmh mh. Heu, oui, oui, ça ça aboie souvent aussi, hein. Tu vois? Dès qu'il se passe quelque chose, ça aboie dans tous les sens ici, c'est <chuckles>
Ouais. D'un côté c'est b c'est bien pour eux. Parce qu'avoir un chien dans un appartement, c'est pas bon du tout. Déjà, il sort pas beaucoup. Il voit pas d'autres chiens, et c'est pas bon et heu, il y a même des chats qu'on peut pas adopter tout seul. Par exemple, heu, les les huskies, on peut pas prendre 1 seul husky, quoi. Il va déprimer.
Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais le Ah oui, ça, <gasps> j'avais rencontré un quand j'habitais à Taïwan, en fait, il fait très, très chaud
Faut en prendre plusieurs, minimum 2.
et heu, ce c'était- c'était un Écossais, et il avait adopté un husky. C'est les les les chiens que viennent du pôle nord ou je sais pas d'où, là, tu sais? Où il fait très froid, c'est ça?
Ouais.
Les chiens de traîneaux, heu, c'est des chiens, là, et lui, en fait, à Taïwan, il fait, heu, à Kaohsiung, il fait 35°, heu, <scoffs> la moitié de l'année, tu vois?
Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, des chiens loups. Ils sont pas faits pour ça, ouais.
Et ouais, mais c'était d c'était l'horreur, mais je on lui avait dit: «Pourquoi tu prends un chien comme ça? Tu sais i le pauvre, il va c'est c'est pas fait pour lui, quoi».
Ouais, ouais, bah, il va pas se sentir bien. <chuckles>
Donc aussi, tu vois?